Có, thì, ờ, ờ, mình nghĩ là cái này cũng không phải là người ta có ý xấu gì với mình. Nhưng mà thường thì về quê thì cô chú, anh chị hay hỏi là, ờ, "Làm lương tháng ổn hông con? Được nhiêu?"
Ờ. Ờ, câu hỏi cũng nhạy cảm lắm á. <laughs>
À, nói cho cô mừng. Mà xong cái mình kiểu "À, dạ đủ ăn ạ."
Ừm, là là có thể là bạn cũng không, ơ bạn chưa bao giờ bạn, gọi là, bạn khoe thặc thực sự cái mức lương bạn cho những người đó nghe, đúng hông?
Thì Hứm. Đúng rồi, mình mình mình hông nghĩ là mình cần phải làm điều đó.
Ừm, rất là tốt nha. Vậy thì nếu mà bạn nghĩ nếu mà bạn khoe á, thì bạn nghĩ là người ta sẽ phản ứng như thế nào, người ta sẽ ngưỡng mộ bạn hay là người ta sẽ ghen tị với bạn đây?
Ừm. Ừm. Thì mình nghĩ là nếu như mà những người mà có con của họ mà lương không bằng mình, thì họ sẽ, ơ, ghen tị. Còn con của họ mà đã cao hơn mình nhiều, thì họ lại kiểu: "Ôi, d con cô dạo này, ừm, làm như này như kia, ờ, bay đến nước này nước kia rồi." <laughs> Lúc đó thì mình lại áp lực. <chuckles>
Đó, đó, đó. Chính xác. <chuckles> Ừm. Ờ, đấy. Ừm, nói chung là nói chung là, ừm, việc cái việc mà khoe mức lương lúc đó thì nó cũng không mang lại lợi ích gì cho bạn hết mà, đúng hông? Nên, ơ, cái việc mà bạn không có nói thẳng ra thì nó cũng rất là tốt cho bạn hả?
Ừm. Nói chung là mình Ừm. Và mình cảm thấy là người ta cũng hổng cần nghe con số đó. Ý là bản thân người ta cũng đâu có cần con số đâu, họ họ hỏi vậy, ờ, rồi xã giao thôi. Ờ, thì mình trả lời xã giao thôi. <chuckles>
Đúng rồi. Ờ, người ta hỏi xã giao thôi đó. Ừ, đấy. <laughs> Ừ, đó, đó, đó. Này thì, ờ Nhưng mà như bạn nói là hồi nãy bạn cũng có gặp cái trường hợp là có thể người đó thành công, đó, có thể người đó lương cao, nhưng mà người thấy đó, có thể người thấy chưa thấy thành công. Vậy thì, bạn có cái câu chuyện nào mà bạn gặp ở ngoài đời luôn về cái vấn đề này chưa?
Ừm. Ừm.